طيب احكِ لي بقى كده بتتعامل إزاي مع المواقف الفشل في الحياة لمّا بتحصل يعني؟ والحياة لا تخلو طبعًا.
بُص هو يعني هو أنا بالنسبة لي الفشل يعني باحسه وبابُص له بنظرة إن هو بيساعدني، يعني مش بأُحبط منه. آه طبعًا، آه باتضايق في الأول شوية وباتخنق من أنا مثلًا فشلت في حاجة بس اب المشاعر دي لمّا بتاخد وقت شوية معايا م ما باخلّيهاش تاخد أكبر من مساحتها. يعني شوية كده صغيرين يعدّوا، وبعد كده بابدأ بابُص آآ وأشوف إيه المميزات ال وإيه اللي اتعلمته، وأنا فشلت ليه.
حلو. حلو، بتعرف تاخدها خطوة يعني تبني عليها.
فاهمني؟ وده بالضبط، يعني بابدأ أبص حوليَّ وبابُص ع حوالين الموضوع، يعني إيه أسباب الفشل، يعني إيه اللي أدى لل للنتيجة دي، وأبدأ أبص بقى أشوف الأسباب وده بيعلمني كتير، ده بيعلمني في أي حاجة، وده و وبالنسبة لي يعني أنا آه من الشخصيات اللي باحب يعني أجرب وأغلط و وأ وأل وألاحظ وأحلل أسباب الفشل إيه عشان أتعلم منها، دي أكتر حاجة بتعلمني.
إمم. إمم. إمم. م طب ما ت ما ت ما ت يعني امم، خلّيني أسألك في الحتة دي م مش ممكن نس يعني تتسمى تهور والّا والّا إيه؟ والّا أنت هتعرف إزاي تفرق بين الخطوة اللي أنت داخلها إذا كانت تهور أو فشل؟ أو مش فشل، يعني أنت داخل على خطوة آآ مجهول، ح حيطة م بيضة قدامك أو أيًا كان لونها ما أنتش عارف إيه. إزاي تعرف إن دي خطوة ممكن تتعلم منها الناحية التانية وممكن يكون لأ، أنت ما ما تبذلش مجهود هنا أنت بتحرق جاز في الفاضي، إزاي بتعرفها قبل ما بتبدأ؟
م امم. هو عندك حق، وسؤال فعلًا م مهم. آآ الفكرة إن أنا مش يعني قبل ما باخش مثلًا في أي حاجة أو أي تجربة، باكون طبعًا أنا ايه، دارسها و وشايفها مناسبة ليّا والّا لأ، تمام، عشان طبعًا ما اضيعش طاقة وما احرقش مجهود على الفاضي. فب بعد ما ب بادرسها وبعد ما بابص وباشوف هل هي مناسبة ليّا والّا لأ، بابقى عارف إن أنا ايه، إنها مش هت مستحيل إنها تنجح معايا من الأول، ولازم هامر ب بسقطات، فده طبعًا لازم تبقى مجهز عقلك ليه، ولازم تبقى باني شخصيتك ليه عشان تعرف تتعامل زي ما باقول لك كده.
اهم. حلو. جميل أوي. إمم. صحيح. اهم. بس بس ت تعثر عن تعثر بيفرق صح؟ يعني أنت تعرف إزاي إن التعثر اللي موجود ده اللي أنت تعرضت له، بما إن إحنا ات اتفقنا بما أنت قلت إن الحياة لا تخلو من التعثرات، أنت ماشي في في في الطريق و ولقيت حاجة، فبتعرف إزاي إذا كان ده علامة بيقول لك آآ، لأ، أقف، أقف خلاص، 0 كم ارجع تاني وابدأ من تاني، والَّا مطب بيقول لك عديني وكمل؟ بتعرفها إزاي، بحكم إن أنت واضح إن أنت عندك عندك خبرات في الموضوع ده؟
إمم. هو بُص هي الراحة، الراحة أهم حاجة، يعني أنت لمّا آآ بتت بتُقع في حاجة أكتر من مرّة وتحس إن أنت مرتاح لها نفسيًا بتح ف وده بيبقى مش مجرد إحساس كده عشوائي، لأ، ده بيبقى ش خبرة أنت بنيتها في مواقف كتير أنت دخلتها أنت مش فاهمها، حاجات مش مناسبة ليك، وبعدين عرفت إنها مش مناسبة ليك وحاجات أنت كملت فيها وكانت مناسبة ليك. فبالتالي أنت كو كوِّنت من جوّاك تقدر تقول زي أوتو حاجة أوتوماتيك كده ب لمّا ب
إمم. حلو. إمم، فهمت. خبرة خبرة عملية بمعنى أصح.
بالضبط، دي اللي بتحسسك بالراحة وعدم الراحة.
م اهم، ما ما بتجربش جديد، ما تحبش تجرب، أنت مش من الناس اللي تحب اللي هو خلاص أنا الحاجة ده عارفها ما أعرفهاش ما أجربش والّا بتحب خ تخوض المغامرة وزي ما تيجي؟
هو طبعًا باحب أجرب جدًا، بس بتبقى تجربة محسوبة، يعني إيه؟ يعني زي ما قلُت لك، ال ال الفكرة إن أنا باشوف التجربة دي هل مناسبة ليَّ مع هل مناسبة مع دماغي والّا لأ، مناسبة مع شخصيتي والّا لأ، م يعني هل أنا هاشوف إن أنا مثلًا آآ لمّا آآ ك يعني ش آلية دماغي وطريقة تفكيري حتتناسب مع ال مع ال الحركة أو معث أو مثلًا مع ال التجربة دي، وهتمشي معاها حتى على المستوى البعيد والّا لأ. فدي طبعًا لازم أحسبها قبل كده.
جميل. حلو. اهم. فهمت. طيب احكِ لنا احكِ لي بقى كده موقف، يعني موقف حصل لَك، موقف خلّينا نقول موقف يعني هي كلمة فشل كلمة كبيرة يعني موقف ما هو فشل ده يعني أنت فشلت وخلاص 0 وقفت ما كملّتش آآ، إنما موقف اتعلمت منه وعدّيت، كملّت. احكِ لي موقف مثلًا قُريب آآ، مشروع دخلته، تجربة دخلتها، وحسيت إن أنت فشلت وبعد كده آآ، اكتشفت لأ، أنا صح، أنا صح و وإصراري كان صح.
إمم. آه هاقول لَك، فعلًا يعني دي كانت أكبر حاجة فعلًا أنا اتعلمت منها في حياتي، كان آآ، قعدت ل لفترة سنتين باحاول، وكنت م م يعني عندي شغف كبير جدًا لمجال التداول. كان عند آه، كان عندي شغف كبير جدًا ول وفعلًا استثمرت فيه كتير، بس الفكرة إن هو ما كانش بي بي بي يعني كل ما كان ينجح معايا شوية، ألاقي نفْسي رِجْعت للصفر تاني ال
اهم. اوه! طب، لحظة بقى، استناني بقى ف forex والّا binary والّا والّا stocks والّا والّا crypto والّا إيه بقى بالضبط؟ احكِ لي. <chuckles>
آه، ما هو الفكرة كان في الأول اللي هو الoption الbim الbinary، اللي هو الصفقات الزمنية.
آه، قصيرة المدى الدقيقة والدقيقتين دي.
بالضبط، فأنا كنت بأَعَنِد جدًا مع الموضوع، لأن أنا شخصية عنيدة أصلًا ما يعني لمّا باخش بحاجة ما ما باقبلش إنها تهزمني، فاهمني. فكنت باحب أ باخ خسرت كتير، يعني أنا عايز أقول لك إن أنا يعني كنت بدأت مثلًا ب$50 آآ في خلال أسبوعين في الأول خالص آآ ك الدنيا كانت ماشية كويس وعملت $750. ع ع عايز أقول لك اليوم التا اللي بعد ما وصلت للرقم ده، اليوم اللي بعديه، أنا كنت 0.
إمم. حلو. طبعًا خسرت في الأول. حلو. حلو أوي، ده رقم كبير جد أوه! مش قمار مش قمار ده والّا إيه؟
لأن أنا كنت فاكر م مش موضوع قمار، هو الفكرة إن أنا ما كنت باتعامل بطريقة الgambling يعني إيه gambling يعني آآ
إمم، أ شوية وفوق، شوية تحت، وزي ما تيجي.
لأ، مش كده. أنا كنت باخُش قصدي أنا كان قصدي أخُش أنا أنا كنت باخُش صفقة بناءً على مؤشِرات وحاجات مدروسة، تمام، بس طريقة تعويض الخسارة نفسها هي اللي كانت متهورة جدًا. يعني
احكِ لي، أمم. حلو. آه، ما فيش تحكُم في المشاعر تقصد تقول.
بالضبط، لأن أنا لمّا كنت باخسر مثلًا صفقة يعني يعني لازم باضاع باضاعفها على اللي بعديها عشان أعوّض الخسارة والمكسب، تمام.
ولو خسرت دِيَّة تحس إن أنت وقعت بقى <chuckles> خلاص.
بالضبط، فأنا قعدت أضاعف لحد ما وصلت 3 مضاعفات، قُلت: "مستحيل يعني 3 مرات هاخسر صفقة ورا بعض." فاهمني؟
إمم. إمم.
فرو فقعدت اضاعف، اضاعف لحد ما لقيت نفسي آخر مرة دي، اللي هي كانت هتجيب بقى بقية الراس مال اللي معايا، وب بقيت 0 رجعت 0 خسرتها فعلًا وبقيت 0 ف ف
حلو. عملت إيه بقى ساعتها بعد ما خلاص أنا أنا على الحميد المجيد زي ما بيقولوا؟ آآ، عاندت وكملت تاني واستلفت فلوس مثلًا والّا إيه؟ احكِ لي بقى على
<chuckles> هي طبعًا كانت صدمة كبيرة، بس طبعًا زي ما قلت لك أنا دماغي ما بتشتغلش كده، يعني مش فكرة اللي هو أنا اتصدمت فلأ، خلاص أنا هابعد عن الموضوع لأ. <chuckles> أنا قلت لأ، يعني أنا جِبت الفلوس دي في مرة أقدر أعمل زيها عشر أضعاف، و وفعلًا بقيت مثلًا أجمع فلوس، وأخش تاني أشتغل وأتدرب قبل ما أجمع فلوس، وقعدت فترة ب سنتين في الموضوع ده، باعاند مع السوق، مش باعاند مع السوق باعاند مع الموضوع.
حلو. بس زي ما أنت Binary برضه.
زي ما أنا Binary فعلًا، لحد ما ما ما جه في عليّا وقت، الوقت اللي ضاع ده آآ، لقيت نفسي يعني بقيت مجبر مثلًا إن أنا أ يعني يعني أهتم بمجال شغل تاني، مش أنا مش عايزه فاهمني؟ عشان مجرد بس يبقى معايا فلوس، مجرد بس إن أنا ما بق ف فبصيت لنفسي بقى إن أنا لقيت ما عنديش رفاهية الوقت اللي كانت عندي دي، واللي أنا ممكن أستثمرها أصلًا في حاجة، وباعند في حاجة مش نافعة فاهمني؟ كان ممكن أستثمرها في حاجة ممكن أتعلمها فاهمني؟
امم. حلو. امم. أ اتعلم مثلًا برمجة، مثلًا اتعلم لغة، أي حاجة من الحاجات دي.
بالضبط ب بالضبط يعني أنا ل أنا قلت إن أنا لو كنت استثمرت السنتين دول في حاجة زي كده، كان زماني أصلًا في مكان تاني، ما كنتش اضطريت إن أنا أخش في المجال اللي أنا مش عايزه فاهمني؟
طيب، والفلوس ضحيت بيها بسهولة كده وخلاص فقدت يعني أنت أنت حسيت إن الطريق ده ربنا بيقول لك ما ما أقف ما مش بتاعك.
آه، ده في الآخر بقى فعلًا بعد ما عدّيت ما بعد ما حسيت إن أنا عملت اللي عليَّ وزيادة، وف وصلت لإشارات ربنا إن هو بيقول لي وقَّف، المكان ده مش كويس، مش وما وأنت فاهم حاجة غلط، تمام. ففعلًا، صرفت نظر عن المكان، وده بقى دي بقى كانت أكبر خبرة يعني اكتسبتها في حياتي، اللي هو من بنيت عليها فعلًا إن هو إن أنا أفهم الإشارات بدري بدل ما أنا أضَّيع وقت كتير، فاهمني؟
إمم. إمم. طب بنيت عليها حاجة؟ حلو، حلو. قعدت سنتين مثلًا سنتين دراسة وسنة قبلها والّا قُلت لي كام سنة صح؟ آآ
بس. هم س سنتين توتال يعني ب بع ب باتدرب وباشت باتدرب وباشتغل، كل ما أعمل مبلغ يروح مع الوقت، فاهمني. فاستنتجت حاجة، استنتجت من الموضوع إن يعني أنا دماغي ما بتشتغلش مع الح مع ال إلا مع الحاجات الم العلمية المدروسة. يعني إيه؟ يعني يعني أنا يعني أنا ما آآ مجال التداول ده بيبقى لازم يعني تنبؤات، ولازم تبني عليه خبرة سنين، لأ أنا دما
سنتين امم. إمم. ممتاز، إمم. وفي سِنة حظ والّا م م مالهوش علاقة بال
لأ، مالوش علاقة بالحظ، هو كله بيبقى تحليلات، تمام.
حلو، إمم، أنت أنت أنت تقصد هنا في الحتة دي الBinary بس صح؟ مش الForex ولا الCrypto ولا ال لأن أن ال3، هم تقريبًا 3 أو 4 زي ما أنت عارف أكيد.
هم آه binary وcrypto وoption وfuture فيه فيه كتير والله سوق سوق كبير جدًا، بس فكرة التداول نفسها قايمة على التحليلات وخبرة كبيرة جدًا، وهدر طاقة وفلوس كتير جدًا. <chuckles>
أ يا ترى في لحظة زي ما أنت حصل معاك كده بالضبط، زي ما أنت قُلت لي دلوقتي، في ثانية تلاقي فلوسك يعني مش معقولة، ف أنت قلت لي في في في دقيقة، في يوم تقريبًا، أنت قلت تخش الصفقة في دقيقة صح كده؟ آآ، يعني 3 دقايق ب3 ال3 مضاعف 3 مضاعفات، أنت قُلت 3 مضاعفات يعني 3 دقايق صح كده؟ يعني أنت تخيل خ 3 دقايق خسرت فيهم كل ما يعني بالنسبة لك كان كل ما تملك صح كده؟ إمم.
بال بالضبط. أ آه، آه، إمم، بالضبط. شُغل أسبوعين. <chuckles> كان كل ما أملك وشُغل أسبوعين، يعني هو كان راس مالي الوحيد <chuckles> بس أن
شُفت لا. م م ده مش تجارة، يعني أعتقد إن أنت تلاقي نفسك قُلت قُلت لنفسك كده لأ، لأ، ده أنا كنت استثمرتهم في حاجة تانية كان أحسن.
بالضبط، يعني كنت سحبتهم، واستثمرتهم في حاجة تانية.
حلو. طب، ده موقِف آه، ده موقِف آآ ف مش مش مش فشل، هو أنت أكيد اتعلمت منه وبقيت حاجة تانية، آآ، بقيت بتفهم ودلوقتي وعارف كويس جدًا إن أي حد لو جه ناص لو جه حد، لو أنا م لو بني آدم ماشي في الشارع، صاحبك حبيبك، قال لك إيه رأيك في ال في المجال ده؟ أنت هتقول له لأ خُد بالك 1، 2، 3 فده مش فشل يعني، ده مش فشل من وجهة نظرك أكيد طبعًا، والّا والّا تختلف معايا في الحتة دي؟
إمم. هو الفكرة بالنسبة لي هو الفشل في ايه؟ الفشل إن أنا ضيَّعت وقت كان ممكن أستثمره في حاجة تغيّر حياتي كلها، بس أنا است كنت اخترت الك ال الcareer الغلط أو ال المكان الغلط فاهمني؟ امم.
صحيح. فهمت. عملت إيه طيب بعدها بقى، اتعلمت إيه أو عشان خاطر تعوّض التجربة ال اللي مش كويسة يعني ما نقولش وحشة يعني اللي مش كويسة؟
وأنا اتعلمت إن أنا م يعني ما لو هاخش career يبقى الcareer ده لازم يكون ليه مراجع أساسية، أو مثلًا م حاجة أعرف أدرسها، حاجة أعرف أتعلمها، حاجة يعني أقدر من الآخر 1+1 هيساوي 2، لازم هيساوي 2، فاهمني، مش ممكن يساوي 3 أو 4 أو ممكن ما يساويش أصلًا، فاهمني ف فهي دي الفكرة بقى، دي الفكرة اللي ده ده اللي بقيت باقيس عليه أي مثلًا career أو أي مجال هاخشه آآ عايز أخشه أو عايز اشتغل عليه.
صح اهم، ايوه. فهمت، إمم. وأنت دلوقتي مش م ب ب بالنسبة لك، بالنسبة بالنسبة ده موقف خلاص راح، و و و واتعلمت منّه. هل في موقف آآ ظهر لك علامة مش زي دي، ولكن برضو كملت وكنت صح، واكتشفت إنّه آه أنا صح. العلامة دي كانت بتقول لي آآ أنا هاضايقك شويّة، ولكن أنت هتكمل.
إمم. لأ بصراحة ده ما حصلش معايا يعنى، سبحان الله يعني لو كان أي حاجة يعني مش ماشية معايا وباعافر فيها على الفاضي، كنت باكتشف بعدين إن فعلًا ربنا بي كان بيدلني لل للصح, اللي هو لأ آآ ده ده مش طريقك ما تمشيش فيه فعلًا لأ معلّقة.
ممتاز، حلو حلو ال حلو إنّك تفوق بدري، أكيد طبعًا قبل ما ت قبل ما تقّع في في ال في ال طيّب خلّيني أسألك في حتّة في حتّة ال في في الموضوع زي ده، ما استشرتش مثلًا عيلة، آآ حد من العيلة مثلًا، أو مثلًا أهل، جيران، صحاب يعني، والّا أنت حسّيت كده إن أنت لأ أنا حابب أدخل التجربة، و والهوس بتاع الش ال نقدر نقول إيه هوس الغِنى ال الف الغنى ال ال الفجأة ده، اللي هو بيحصل الـث الث الثروة اللي بتحصل فجأة ده. بالضبط، آه، اللي هو إيه، واحد ماشي في الشارع، لقى آآ، ز لقى شنطة فيها 1,000,000€، بقى خلاص بقى بتاع. أنت ما سألتش حد مثلًا من العيلة أو الجيران يعني مثلًا قبل ما تبدأ حاجة. إيه رأيك في الحتّة ديّة، إيه رأيك والّا أنت اعتمدت بقى على الريفيوهات اللي هي بتاعة الYouTube، وال والجماعة اللي هم اللي بيقعدوا يعملوا ريت وخلاص؟
المغامرة <laughs> آه. هو للأسف ال الكارير ده، ما ما حدّش عنده فكرة عنّه. يعني الفرق ل للأسف أنا اخترت كارير ما فيش معلومات عنده أصلًا في الشرق الأوسط فاهمني؟ بالض بالضبط. أنا حد هاخُش أقول له تداول، تداول! يعني إيه تداول؟ <laughs> ما حدّش هيفهم انا باتكلّم في إيه، ف فاختياري كان يعني مُعقّد شوية. ما حدّش عِرف يفيدني فيه من الآخر. <chuckles>
مُغامرة آه. كانت مُغامرة ح مُغامرة صعبة أوي منّك دي. <chuckles> إمم، إمم. بالضبط. إمم. طيب أ فهمت طيب لو في واحد داخل حالًا ي شُفته صاحبك، وماسك لقيته ماسك ال الموبايل، وعمّال بيبُص على الشموع اليابانية، وأخضر، أحمر، وبتاع، وأنت شُفته. تروح تقول له إيه على طول؟ يعني تنصحه بإيه؟ بس صاحبك حبيبك بقي مس صاحبك.
بُص، هو أنا هانصحه طبعًا أنت ابعد تمامًا عن الoption وخلّيك في الforex تمام؟ وامشي امشي بح ب بsystem، وبإدارة راس مال، والتزم بيها حتّى لو بُص، لو بتموت.
حلو. إمم. فهمت. إمم.
يعني ابعد عن ابعد مشاعرك خالص عن الموضوع، والتزم بيها. امشي بsystem هت هتنجح. يعني هتع هتنجح في المجال.
صحيح، صحيح.
مع الد مع الدراسة طبعًا يعني.
أكيد، أكيد، أكيد. كل حاجة بتكون مدروسة بنتائج بتكون صحيحة. يعني كانت كانت موضوع شَيّق بصراحة، يعني أنا حقيقي باشكُرك. شكرًا، شكرًا جزيلًا.
بالضبط. عفوًا.